لأ طبعًا، ده جي إن هو خيِّر جدًا وك وكمان ديني يعني. <tsk> آآ إن هو ما ما كان كان ما كانش له ولا سابقة جنائية قبل كده. فالسابقة اللي هو عملها إن هو راح اللي هو التدبيسة يعنى اللى هو دبِّسها لنفسه، إن هو راح عمل نفسه هيسرق بنك، وبعد كده سلِّم نفسه وبعد كده بقى طلب- زي ما قلت لَك- الطلب إن هو يبقى مع أخوه في السجن. وطول ما هو جوّه بقى طبعًا السجن من جوّه بيبقى فيه ناس، آآ صعبة يعني في التعامل بلطجية و، و، و فبيحاولوا آه.
آه. بالضبط كده. فهل هو شخصيته أتأثّرت بيهم والّا هو اللي أثر فيهم؟
لأ، ما أتأثّرش بيهم. كان دايمًا هم بيحاولوا يخبطوا فيه يعذ يعني ساعات ي يضربوه، ساعات ي يعني يعذبوه، ساعات مش عارف يعني مثلًا قطعوا جه إن هم قطعوا صابع رجله الصغيّر. ف فهو لأ، هو دايمًا ما في جنب، ما بيحبش ينتقم ما بيحبش لأ هو واخد جنب كده، ولما بيضعَف تلاقيه يقول يعني هو ف الدنيا بقى عنده، يقرب هو من ال من ال دار العبادة عنده في السجن. ف
ياه! إمم. <chuckles> آه، آه.
آآ هو ديني أوي. ولما خرج كمان، آآ يعني ساعِد الناس اللي هو اللي بيساعده جوّه هو ساعده برّه. ع يعني مش أول ما هربوا بقى إيه، خرجوا من السجن، لأ كل واحد طريقه، لأ، أخدهم معاه في الخطة اللي هو عاملها. آه ف فهو شخصية بطل جميلة جدًا، تبين إن هو ذكي جدًا.
إمم. ياراجل! آه. طبعًا، إمم. طب أنتَ ال آه، آه.